Und keine Problemlösung. Das nehme ich ihm auch nicht übel, weil ich glaube, er wollte einfach nur mich mich mich unterstützen und mir Rückhalt geben, sage ich jetzt mal, ne? Ähm, aber das ist halt nicht das, was ich brauche. Ich also, hm, vielleicht brauche ich es manchmal sogar, aber ich will eigentlich eher 'nen Ratschlag und 'nen 'nen so was hören. Hm, da ist mein anderer Freund auch sehr, sehr, sehr hart drin, also, er nimmt da gar kein Blatt vor 'n Mund. <chuckles> Und das ist ich habe mich daran gewöhnt, sagen wir es so. <laughs> Ja.
Ja,. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Ich verstehe. Jetzt ist aber die Frage, wenn du sagst: „Okay, mit ihm reden bringt nichts, ähm, wir driften auseinander, mich besuchen ist nicht“ wenn du kommst, so viel Zeit hat er auch nicht. Was tun? Ich was was glaubst du denn, was 'ne Lösung wäre? Oder was würdest du denn gern machen? Wie wie würdest du es denn gern haben?
Am besten ziehen alle nach Kiel. <laughs> Das wäre so <laughs>
Okay, also, das heißt, du glaubst, wenn ihr vor an einem Ort seid, ist wieder alles gut im Prinzip?
Ja, davon gehe ich also, ich würde auf die Beziehungsebene von davor zurückkehren, sagen wir es mal so. Ähm
Okay, okay, ja ja, formulieren wir so. Klar, das meinte ich jetzt mit alles. Okay.
Genau, ja. Ja, äh, ich störe mich generell s auch, also ich habe mich auch schon davor dran gestört, dass die Beziehung nicht so tiefgreifend war. Ähm, aber das ist, wi wie ges wie du schon gesagt hast, das ist normal, dass man das nicht mit jedem mit jedem Freund hat und ich habe ja da meinen anderen Freund, mit dem ich solche solche Gespräche und solche Sachen machen kann, ähm, aber das Problem ist, dass es natürlich unrealistisch ist. Also, ich wäre tatsächlich auch in einer Situation, wo ich ohne Probleme nach Köln zurückziehen könnte, aber ich wohne direkt am Meer. Ich wohne sehr, sehr, sehr billig und es ist traumhaft dort. Mir gefällt es dort so gut und mir tut
Mhm. Mhm. Mhm.

Sagen wir, es ist mal der ich nenne es jetzt mal, der Abstand vom Familienstress tut mir auch wirklich sehr gut, das merke ich. Und
Mhm. Mhm.
von daher, ja, f scheue ich mich vor dieser Möglichkeit.
Ist der denn geringer jetzt, wenn du nach Hause kommst? Ist jetzt ganz 'n anderes Thema, aber es ist ja auch spannend. Ist denn der geringer, wenn du nach Hause kommst, der Familienstress?
Im Gegenteil. Also, nein, es ist nicht im Gegenteil, er ist geringer, als er früher war, aber ich merke das halt direkt, wenn ich wenn ich wieder hierher komme, denke ich mir so: „Oh Gott, wie habe ich das 18 Jahre lang ausgehalten?“ <laughs>
Oh. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Und und wann wann darf ich wieder nach Kiel sozusagen?
Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Ich bin hier ja freiwillig sozusagen, ne? Und ich habe es ja auch 18 Jahre ausgehalten. Ich weiß, wie ich es aushalte. Ich weiß, wie ich das mache. Auch wenn ich da nicht unbedingt positive Erfahrungen von mitgenommen habe, kann ich es halt doch aushalten. Und ich meine, ich ich lege ja auch Wert darauf, meine Eltern wiederzusehen und ich s lege ja vor allen Dingen au no auf Wert auf meine Freunde, ne? Ähm, und von daher lässt es sich es dann mal 'n paar Tage aushalten, aber hier wieder zurückzuziehen, uff, auf auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. <laughs>
<laughs> Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
Also, da das wird nicht passieren.
Aber interessant, weil ich meine, Köln ist ja eigentlich 'ne große Stadt. Ich weiß nicht, ob sozusagen nur unsere um herum, aber Köln ist ja eigentlich 'ne große Stadt, wo viel ah okay, okay.
Außerhalb 'n bisschen, ja. Also, Köln grundsätzlich ich bin kein Stadtmensch, aber es wäre noch okay. Aber, es ging hauptsächlich darum, zu meinen Eltern zurückzuziehen, was ich jetzt meinte.
Ja, Ja. Ja, ja. Ah. Okay, okay, verstehe. Okay, ja, ja, ja, ja klar. Na gut, also, auf jeden Fall nach nach Kiel kommen sie nicht, du kommst nicht nach Köln, haben wir auch abgeklärt. Was jetzt?
Genau.
Wo war das?
Ja, <chuckles> das ist die Frage, ne?